آه، أكيد يعني، يعني دلوقتي تبقى أفضل مع <laughs> طب
آه، طبعًا، بالعقل يعني حتى لو سألتيني طب طب مراتك والّا صحابك؟ طبعًا صحابي طبعًا، <giggles> لأ، باهزر طبعًا. <laughs>
<laughs> ياه! <laughs> طيب. طب، دلوقتي أنت لو يعني في حد مثلًا آآ، عايز يبدأ يمشي، ت تنصحه كده إن هو ي بلبس معين، بحذاء معين، والّا عادي، ممكن يمشيها عادي كده؟
ده برضه سؤال حلو جدًا، صح، والله صح. ده ده ده سؤال مهم عشان ساعات المشي فعلًا ممكن حد بقى إيه، يتمشى كتير، رجليه هتوجعه، فصح، لازم ينقي الكوتشي كويس، صح، يكون ي إيه، يساعده على المشي. أ أنا نفسي عملت كده، رُحت جِبت آآ، كوتشي معيّن كده، ماركة معينة، معمولة مخصوص للمشي.
إمم. آه. آه. آه. الله، إمم. ده يبقى مريح جدًا. آه.
آه والله، حتى كان عليها offer حلو أوي، كان عليها offer حلو وجِبتها وحتى يعني مسم كنت ف كان كان في امم، فترة كان فيها عروض، آآ، اللي هي آه، يعني الح الحاجات بتطلع بقى خلاص بقى بتاعة السنة مثلًا مش عارف قبل اللي فاتت أو حاجة زي السنة اللي فاتت، بيطلعوها بقى بنُص التمن، فاهمة؟ يعني مثلًا تمنه مثلًا $100 لأ بقي $50.
إمم. آه، آه. إمم. جميل جدًا، إيه ده؟ إمم، ده فرصة فعلًا، آه. طب، وفرق في ال فعلًا بيفرق بي بيريح الرجل بجد؟
آه طبعًا، فرصة بقى جِبتها على طول. إمم. بصراحة، هاكلمِك على ت على تجربتي الشخصية أنا، آه، والله العظيم مِيَّة، مِيَّة، آه، والله وفعلًا فعلًا زي ما هو يعني الdescription كان حقيقي. قال لك تقدر تتمشى بيه مسافات طويلة، و وتلاقي كده ال الكوتشي نفسه معمول كده بحاجة كده ز يعني زي المخدة كده، بتريح الرِجل أوي.
آه. آه، آه. آه، تجربتك الشخصية إمم. طب، حلو. آه. إمم. إمم. دي جميلة دي. نصيحة حلوة دي عشان أي حد عايز يبدأ الرياضة، يهتم بإن هو يجيب حاجة في رجله تكون كويسة. الكوشي يكون فعلًا ل متخصص للمشي. طيب، وبالنسبة للبس؟ عندك برضه فكرة معينة والّا آه.
طبعًا. آه، طبعًا. إمم. اللبس، هاقول لِك هاقول لِك آه، ده حسب بقى. أ يعني أنا مثلًا في الصيف طب، أنا مثلًا بما إني عايش في أوروبا مثلًا، <tsk> فأنا الوضع عندي مختلف، مصر برضه مجتمع يعني شرقي، <tsk> فالواحد لو نزل مثلًا بفانلة معينة آآ، رياضية <tsk> في وسط ناس كده كلها <tsk> هيستغربوه برضه، أنا فاهم ده. في أوروبا أنا ممكن عادي خالص، أنزل إن شالله حتى في عز الشتا حتى لابس cut مثلًا ح أنا حُر، ما حدش هيبُص لي أصلًا.
آه. آه. آه آه، أكيد فهمتك. إمم.